เอ่อ กับครอบครัว ใช่ไหมคะ ก็ อาจจะไม่ ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ว่าน่าจะชอปปิงเยอะอะค่ะ เพราะว่าที่จีนขึ้นเรื่องชื่อของ ของราคาค่อนข้างจะดี แล้วก็ที่เฉิงตูมันก็เป็นเมือง เมืองหนึ่งที่ไปแล้วต้องชอปปิงอะค่ะ คือห้างเขา ห้างเขาแบบว่าน่ารักมาก ห้างเขาสวยมาก แล้วก็
ใช่ค่ะ กับครอบครัว อืม อืม อืม อืม
แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากทำนะคะ คือขี่ม้าดูภูเขาน้ำแข็งค่ะ
ค่ะ อ๋อ กำลังฮิตกันเลย
อา เพราะว่า ใช่ค่ะ เคย เคยไปขี่ม้าดูภูเขาน้ำแข็งที่ Jiuzhaigou อะค่ะ แล้วแบบว่า โอ้โฮ น้องสาวกับพี่ชายน่าจะชอบ
ค่ะ อืม มีพี่ชายด้วยใช่ไหมคะ? อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ อยาก อยากให้แบบว่าพวกเขาลองมาดู อะไรอย่างงี้ แต่พี่ชายเป็นคนไม่ชอบประเทศจีนเลย <chuckles>
อืม อ้าว ทำไมล่ะคะ?
ไม่รู้จะลากมาได้ไหม แบบเขา เหมือนเขาว่า เขาเคยมาแล้ว อ้อ เขาเคยไปฮ่องกงแล้วกัน แล้วก็เขาบอกว่ามัน มันสกปรกอะค่ะ เขาเป็นสายชอบประเทศญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ความจริงก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้น อาจจะเป็นบางเมืองก็ได้ สำหรับเท่าที่เคย ป้าเราเคยไปนะคะ บางเมืองคือไฮเทกมาก ๆ เลย อย่างห้องน้ำ อย่างเงี้ย คือดีมากบางเมือง แต่บางอีก อีกด้านหนึ่งของจีนก็อาจจะ อาจจะแย่กว่าไทยด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออยากจะให้เขาลองเปิดใจไปดู อาจจะไม่ได้สักสกปรกเสียทุกที่ อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเวลาเห็นแล้ว
อา ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อา อา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ทาง ทาง ใช่ค่ะ ทางบ้านก็ ก็พยายามแบบว่า ล ชวนมา เพราะว่าตัวบ้านเองก็เรียนที่ฮ่องกงด้วย แล้วก็เคยชวน ชวนเขามาฮ่องกง แล้วแบบว่าตอนนั้น ข เหมือนเขาไปเรียนที่ญี่ปุ่นมา แล้วเขากลับ แล้วเขาแบบว่ามาลงเครื่องที่ฮ่องกง เขาก็เลยแบบว่า มันต่างกันมากเลยนู่นนี่นั่น เขาก็คอมเพลน คอมเพลนตลอด ทางเลย ตอนนั้นแบบก็ไม่สนุกเลย ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อือ ก็เลย
ก็เลย อืม อืม ไม่รู้ว่าถ้าไปจีนแล้วเขาจะโอเคไหม ใช่ค่ะ
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ใช่ไหมคะ อืม ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พี่ชายคุณบ้านไป เพราะจะได้แบบว่าสัมผัสกับทริปครอบครัว ที่อาจจะสนุกแล้วก็มีความสุขไปในอีกแบบหนึ่งก็ได้ อาจจะลำบากบ้าง ขรุขระบ้าง แต่ว่ามันเป็น Memory ของเราที่สักครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าไม่ ไม่ไปเที่ยวตอนนี้ก็ไม่รู้จะ
เนาะ อา ใช่ค่ะ
ไป ได้ไปอีกเมื่อไร จะว่างตรงกันเมื่อไร ถ้าเกิดทำงานกันหมด อืม เป็น
อา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือถ้า ถ้าทุกคนในครอบครัวมีเวลาว่างพร้อมกัน ก็อยากจะ อยากจะแบบว่าจัดทริปครอบครัว อะไรอย่างงี้บ้างค่ะ ไม่ค่อยได้มีเลย ใช่ อืม วันนี้ก็แฮปปีมาก ๆ เลยค่ะ อือ
ค่ะ อือ ค่ะ เขาจะได้แบบ อา เหมือนกันค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบ้านมาก ๆ ค่ะ ที่มาแชร์ประสบการณ์การเที่ยวกับครอบครัว หรือว่าประสบการณ์ที่ดี ๆ กับครอบครัวให้ฟังนะคะ ค่ะ
อา เช่นกันค่ะ เช่นกันค่ะ สนุกมากเลย แล้วก็แบบว่าได้ ได้ลองวางแผนอะไร ในหัวตัวเองดู ก็ขอบคุณมากค่ะ
อือ ค่ะ

อยาก ถ้าอยากพาไปจริง ๆ คงไปสวิตอะค่ะ เพราะว่าก็คล้าย ๆ คุณบ้านเหมือนกัน แล้วก็บรรยากาศข้าง รอบ ๆ ข้าง คือค่อนข้างสงบ แล้วก็บรรยากาศ
โอ้! อือ
เงียบ แต่ว่าไม่ได้เงียบเหงานะคะ เป็นเงียบที่แบบ เหมือนเราได้ไปพักผ่อน แล้วก็ได้ไปเที่ยวธรรมชาติจริง ๆ อา ค่ะ ก็คือที่บ้านก็คือชอบธรรมชาติ
อา เงียบสงบ อา
เสียส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็จะไม่ค่อยชอบอะไรที่โหวกเหวกโวยวายมากนัก อย่างสงกรานต์ก็นาน ๆ ออกไปเล่น แป๊บเดียวก็กลับบ้านแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่า
โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ
เข้าเมืองก็จะหาร้าน ร้านอาหารที่ค่อนข้างจะไพรเวตนิดหนึ่ง เพื่อที่ เอ่อ เหมือนเขาจะออก ส ลักษณะคือเหมือนเป็น MBTI ของ INFJ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็จะค่อนข้าง
นี่ไง
ค่อนข้างต้องการ บางทีก็อยากจะสังสรรค์ บางทีก็อยากอยู่เฉย ๆ บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะเลือกสวิตเป็นสถานที่ที่คิดว่า ทุกคนก็น่าจะเอนจอยได้เหมือนกันหมด
มันสงบอะค่ะ อา
แล้วก็ถ่ายภาพสวยด้วยค่ะ
อ้าว ดูน่าไปมาก
ใช่ ก็คล้าย ๆ ของคุณบ้านน่าจะเป็นเฉิงตูใช่ไหมคะ? เคย เคย เคยดูรีวิวเหมือนกัน
อ๋อ ใช่ เห็น เห็นใน เห็นรูป ใช่ค่ะ ใช่ สวยค่ะ สวย แล้วแบบว่า
ค่ะ สถานที่คล้าย ๆ กันค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ คล้าย ๆ กัน เห็น ด้วย เห็นบางคนก็ไปเรียกว่า อะไรนะ สวิตเซอร์แลนด์เมืองจีน อะไรอย่างงี้ แต่ว่าความแตกต่างน่าจะเป็นเรื่อง ของ
อือ ค่ะ
ของคนมั้งคะ <chuckles>
ค่ะ อืม เห็น น่าจะใช่ค่ะ เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่ต้องพิจารณา แต่ว่าทั้ง 2 สถานที่ก็คิดว่า น่าเที่ยวเหมือนกัน แล้วก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันทั้งคู่ แล้วก็เมือง เมืองเป็นเอกลักษณ์มาก ๆ เขาก็รักษาธรรมชาติของเขาอยู่
อา ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อา สวิตเซอร์แลนด์นี่ก็อยาก อยากลองไปสักครั้งดูเหมือนกัน ดูเป็นแบบว่าเมืองในฝันของหลาย ๆ คนเลยนะคะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วถ้าไปที่นู่นแล้ว คิดว่าจะทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะ?

ตำขนุน แกงแค แกงอ่อม หรือว่า ไส้อั่ว ประมาณเนี้ยค่ะ น้ำพริกต่าง ๆ ของภาคเหนืออะค่ะ ก็จะ เขาไม่ได้ ย ทานกันนานน่ะค่ะ ก็ส่วนมากก็จะไปทานตามภูมิภาคที่ไปทำงานใช่ไหมคะ พอกลับมารวมตัวกันก็จะจัดเต็มอาหารเหนือเป็นพิเศษค่ะ อืม ค่ะ อันนี้ก็เป็น ใช่ค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของ ของครอบครัวเราเลย ที่ เวลาเจอกัน สักทีหนึ่งก็จะค่อนข้างโหยหาอาหารเหนือ วัฒนธรรมเหนือ อะไรพวกเนี้ยค่ะ ใช่ค่ะ อืม
อ๋อ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้ ก็แบบจัดเต็มเลยใช่ไหมคะ? อ๋อ โอ้ เหมือนทางบ้าน คือถ้าแบบว่า คือแกงส้มน่าจะเป็นแต่ของตัวบ้านเองค่ะ บ้าน ชอบกินคนเดียว <chuckles> คนในครอบครัวก็จะแบบว่า <chuckles> อ มันเผ็ดเกิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่ว่าถ้าเป็นแบบ เป็นแบบว่า ทั้งครอบครัวชอบกินด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นอาหารทะเลเนี่ยค่ะ เพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งใต้ก็จะแบบติดทะเลอะค่ะ อา ก็จะกิน ใช่ค่ะ ใช่ ก็จะกินอาหารทะเล เป็น บ่อยมากเลยค่ะ เป็นแบบว่าอาหารเย็น อะไรอย่างงี้ ใช่
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ อือ อ๋อ อยู่ปักใต้ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ของหมวกก็อยู่ติดภาคตะวันออกค่ะ อยู่ติดทะเลเหมือนกัน ก็อาหารทะเลก็บ่อยเหมือนกัน ใช่ค่ะ ใช่ ก็เลย
อา ม ได้กินซีฟูดเหมือนกันใช่ไหมคะ? อา อา ข้อดีของคนอยู่ริมทะเลคืออาหารทะเลสด <chuckles>
ใช่ สด สดมาก แล้วก็หวานมากค่ะ เวลาอยากกินอาหารทะเลก็ ก็ไปทะเลได้เลย ไม่ ไม่ต้องแบบว่าไปสรรหาอะไรมากมาย แล้วก็พอได้ไปทะเลก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วย อย่าง ก็อย่างเหมือนคุณบ้านก็เล่นบานานาโบตฃใช่ไหมคะ ของเราก็ อาจจะนั่งเรือ หรือว่าเล่น เขาเรียกอะไรนะคะที่เป็นขับ ขับเจ็ตสกี ใช่ไหมคะ? แล้วก็ อ๋อ ไม่ ไม่ได้คนเล่นค่ะ คนอื่นเล่น <chuckles>
ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ อา เจ็ตสกี โฮ ได้เจ็ตสกีด้วยเหรอคะ? หว่า อ๋อ โอเค
ค่ะ ก็ แล้วก็พายเรือคายัคเล่น แล้วก็อาจจะนั่งบนเซิร์ฟบอร์ด แต่ไม่ได้เล่นนะคะ เพราะเล่นไม่เป็น <chuckles> ก็นั่งชิล ๆ ก็เป็นกิจกรรมร่วมกับที่บ้าน ได้ค่ะ ก็ทำให้
อืม แบบว่ากิจกรรมริมทะเล อ๋อ ดีค่ะ แบบว่า ดูสนุก